Heeh, iya boleh juga nih jadi aku pertimbangkan dulu gitu kan, pikir dulu nih matang-matang. Wah.
Mhm. Nah, iya. Heeh, biasanya tuh orang, eee, bikin waralaba, itu ya, dia tuh cuma jual ininya aja, eee, jual waralabanya aja, gitu kan. Ntar <chuckles> banyak yang beli mitranya gitu ya, eee, dia nggak terlalu ngurusin itu mau laku apa enggak. Nah benar, iya yang penting kan produk dia laku ya, <chuckles> heeh, jadi agak mau hati-hati gitu Mbak, kayak mau milih usaha itu iya. <laughs>
Iya. Heeh, iya. Nggak bimbing ini ya, nggak bimbing kita secara maksimal ya. Oh. Oh iya, oke. Begitu ya ternyata. Iya, oke, siap siap. Terus nih, kalau dari Mas sendirinya nih gitu kan, kayak aku nih tahun ini mungkin, coba buka bisnis gitu kan? Nah kalau Mas nih tahun ini ada target sesua eee, tertentu nggak?
Mmm, iya. Mhm. Iya. Heeh, eee, aku kan kebetulan seniman ya, Mbak ya. eee, heeh. Jadi tuh aku, kepengennya sih punya studio sendiri gitu, jadi kayak bisa heeh, kayak kerjanya lebih fokus gitu ya. Nggak lagi kerja di kamar, nggak nggak kerja di cafe atau gimana gitu. Jadi kalo ada kerjaan yang apa, perlu fokus banyak gitu ya, jadi lebih enak gitu Mbak kalo punya studio sendiri, nggak mesti gede sih heeh. Jadi kayak ruangan hmm, jadi aku bisa kenapa?
Heeh, iya. Eee, iya. Iya. Heeh, iya. Oh iya, pastinya ya, betul betul. Apalagi hmm, kalau misalnya seniman, seniman kan itu butuh inspirasi ya, Mas ya, seniman kan ya. Jadi pas lagi muncul idenya, inspirasi wah bisa langsung ke studio sendiri, gitu ya.
Nah benar, iya. Heeh, nah bisa langsung eksekusi kan, gitu. Aku pengen sih untuk kalo yang tahun ini sih begitu ya, tapi kalo heeh, kalo kedepannya ya aku pengen bisnis yang stabil juga sih, gitu kan. Kayak misalnya heeh, kayak, apa, mungkin berkebun sendiri ya, jadi kayak mencukupi kebutuhan, eee, sendiri gitu. Jadi kita ndak bergantung sama toko, atau bergantung sama orang lain gitu, mhm. Iya.
Iya iya. Nah, heeh. Heeh, iya kan? Hmm. Mau i bentar. Benar benar, benar benar itu ide yang bagus. Jadi kan nggak perlu sering-sering belanja keluar, mungkin yang sederhana aja gitu, yang gampang ya, kayak nanam bawang ya Mas, ya di halaman, kan, iya.
Mmm, mhm. Iya, mhm, nah benar, iya kan cabe, bawang gitu kan, atau kalau punya heeh, punya lahan gede gitu ya, bisa mungkin melihara ayam atau melihara sapi, gitu. ya, jadi nggak perlu heeh, bergantung sama pasar gitu. Nah kalo udah lebih, kelebihan gitu ya, sumber, eee, apa, ya kayak sayuran sama, eee, sapi atau apanya gitu ya bisa buka usaha tuh Mbak biasanya, ya kan. Kalo kek
Heeh, itu kan lumayan gampang tuh pupuknya. Iya. Heeh. Iya ya. Iya ada kebanyakan, hmm. Oh iya, buka warung sendiri misalnya ya.